بُصي، أنا الفترة الأخيرة كده أنا لسّه مخلّفة يعني طفلة من حوالي مثلًا 3 سنين، والموضوع بصراحة بقى مُرهِق جدًا فكرة إن أنا باخد بالي منها دايمًا، أو إن أنا مركّزة في كل تفاصيلها، آآ من مذاكرة بقى من لبسها من أكلها، آآ من طبعًا بقى شويّة التطعيمات اللي في النص الحاجات دي، آآ والموضوع بقى له كتير فأنا بقيت حاسّة إن أنا خلاص بقى يا جماعة بجد أنا تعبت من المسؤوليّة دي، دايمًا حاسّة إن أنا مضغوطة مثلًا أو إن أنا مش عارفة أتصرّف، دايمًا حاسّة إن أنا مش عارفة أركّز معاها أقصى حاجة، آآ ودايمًا بقى برضه باحِس إن أنا مثلًا يعني إيه، حاسّة بالذنب ناحيتها، فاهمة قصدي؟
امم، فاهماكِ كويّس أوي وحاسّة باللي أنتِ بتقوليه ده إحساسِك طبيعي، وده مش ضعف منِك خالص بالعكس يعني أنتِ حاسّة بإرهاق طبيعي جدًا عشان أنتِ طول الوقت مسئولة عنها، طول الوقت بتخلّي بالِك منها من أكلها من صحتها، يعني برضو مش بتخلّي بالِك من نَفْسِك، أنتِ محتاجة أنتِ كمان حد يخلّي باله منه، بس ع خلّيني أسألِك كده، هو أنتِ بدأتِ الرعاية دي من إمتى يعني؟ وأنتِ بتعملي الموضوع ده طول الوقت والّا في أوقات معيّنة كده في اليوم وحد تاني بيشيلها عنِك؟
امم. بالضبط. إمم بُصّي، لأ بصراحة يعني الموضوع ده بدأ من أوّل ما خلفّتها طبعًا، يعني الكلام ده من 3 سنين ونُص مثلًا. آآ في الأوّل بصراحة، جوزي مثلًا كان ممكن يساعدني شويّة، آآ لو هو مثلًا قادر، أو إن هو متاح يعني، بس برضه مع الوقت بقى خلاص شال إيده خالص. الفكرة إن الموضوع فعلًا بدأ يضايقني، وأنا مش لاقية له حل أوي يعني، أنا مش عارفة أضبط إزاي الدنيا، فيعني أنا ما بقيتش عارفة حتّى أرتّب يومي، أو إن أنا مثلًا أقول طَب خلاص، أنا دلوقتي هاعمل كذا، وأسيب كذا، فأنا بصراحة محتاجة أعرف أعمل إيه.
إمم. إمم. مفهوم، يعني إحساسِك مفهوم جدًا خصوصًا إن أنتِ شايفة إن الحِمل والمسئولية كلّها عليكِ أنتِ لوحدِك، يعني الطرف التاني بيبقى مشغول معظم الوقت، وأنتِ شايلة المسئولية كلّها. بس قولي لي يعني أنتِ مش بتعرفي تاخدي الوقت لنفسِك حتى لو نُص ساعة في اليوم؟
بالضبط. بُصّي، بصراحة أنا مؤخرًا يعني بدأت إن أنا آخد آه وقت لنفسي شويّة، لإن هي بدأت تنزل الحضانة وكده، بس برضه عارفة بقى إحساس إن أنا قاعدة ما باعملش مثلًا حاجة في البيت، أو إن أنا مثلًا مش باعمل لها مثلًا أكل اللي هي بتحبه، أو أضبط لها مثلًا حاجات الLunch Box بتاعتها، الكلام ده، باحس بقى دايمًا اللي هو إيه ده، هو أنا قاعدة فاضية كده، ما باعملش حاجة، طَب إيه بقى جَلد الذات ده، تعالي بقى، اللي هو إزاي يعني، إزاي ما أعملّهاش حاجة، طَب إزاي مثلًا أنا سايباها إنّها تنزل الحضانة مثلًا 6 ساعات، والّا 7 ساعات، وأفضل بقى أبُص على الCamera بقى بتاعة ال بتاعة الحضانة كل شويّة، عشان أتطمن إن هي كويّسة، فدايمًا الموضوع برضه مأثر عليّا، حتّى لو أنا لوحدي، وهي نزلِت، فاهمة قصدي؟ يعني مش عارفة أصلًا أشيل الموضوع من دماغي، بحيث إن أنا فعلًا زي ما بيقولوا كده أفصل تمامًا بقى عن المسؤوليّة دي، وأحس إن أنا قاعدة لوحدي مع نفْسي كده في هدوء.
إمم. إمم. إمم. اللي أنتِ بتقوليه ده جميل جدًا ويوضّح لي قد إيه أنتِ أُم جميلة وأُم مسئولة وخايفة على بنتها، بس قولي لي أنتِ إيه أكتر حاجة بتخوّفِك؟ يعني هي نازلة حضانة وسط أطفال، كمان فيه كاميرا أنتِ تقعدي تبُصي عليها كده من وقت للتاني، ليه طول الوقت بتبقي عايزة تقعدي قدامها؟ هل ده شعور إن أنتِ عايزة تحاوطيها طول الوقت عايزة تخبيها يعني؟
إمم. بُصي آه، بصراحة يعني أنا دايمًا ب بابقى مقلّقة يعني، حتى باقعد أتفرّج عليها مثلًا وهي في الحضانة، هي الCamera Online يعني، فبابقى شايفاها بتعمل إيه، باخاف بقى مثلًا زي ما باعمل في البيت بالضبط، اللي هو "حاسْبي يا لولّا، آآ حاسْبي عشان ما تقعيش، خلّي بالِك، آآ خلّصي أكلِك." يعني بافضل مركّزة هي بتاكل إزاي، طَب وقّعِت الأكل، طَب أكلِت إيه وسابِت إيه، طَب شربِت اللبن بتاعها، شربِت المَيَّة، يعني كأنها قاعدة قدامي بالضبط في البيت، بس هي بعيدة عنّي، وأنا شايفاها في الCamera، فبابقى متوتّرة بقى، باحس دايمًا اللي هو إيه، كأنّي باتابعها، آآ وعشان إيه أدّيها برضه الكلام اللي أنا متعودة عليه، أو إن أنا مركّزة معاها يعني، وشايلة مسؤوليتها. بصراحة آه، الموضوع ممكن يكون مثلًا قل شوية عن قبل كده، بس لسه موجود برضه يعني، حتى ساعات بارفع التليفون مثلًا، وأكلّم المشرفة بتاعة الحضانة، أقول لها مثلًا آآ "بنتي ما كلِتش أكلها كلّه، هو فيه حاجة، هي تعبانة؟ آآ قيسي لي حرارتها مثلًا، ليكون مثلًا مِقرْيفَة أو فيه حاجة." آآ تقعد تقول لي: "لأ يا فندم، هي كويسة، ما فيهاش حاجة، ما تقلقيش، لو فيه حاجة هنقول لِك." كده، بس أنا برضه مش مش باعرف إن أنا أخلّي مسؤوليتها على الحضانة تمامًا، لأ، لازم أفضل متابعة، عشان لا قدّر الله لو حصل أي حاجة، أبقى شُفتها يعني.
إمم. امم، مفهوم وده فعلًا جزء طبيعي جدًا من فطرة الأمومة، يعني أنتِ متعلقة بطفلتِك طول الوقت حتّى لو هي مش موجودة معاكِ، عايزة تفضلي شايفاها قدامِك طول الوقت تفضلي شايفاها كلِت أكلها كويّس، عملِت حاجة مركّزة والّا لأ طَب هي هُم بيتعاملوا معاها إزاي، وده طبيعي يعني كل الأمهات بتشعر بده ناحية أطفالها، يعني نتيجة إن ده فطرة أصلًا أساسية كده عندهم بيتخلقوا بيها. بس قولي لي يعني هي لمّا بتنزل الحضانة كده وتبعد عنِك بالساعات دي كلّها، أنتِ ما بتعمليش أي حاجة في الوقت ده؟ يعني يومِك بيمشي إزاي أوّل ما بتنزل؟
بالضبط. بالضبط. امم. امم. لأ باعمل بصراحة، بُصي يعني أنا في الأوّل ما كُنتش قبل ما تنزل الحضانة وكده كُنا بنقضيها سوا مثلًا أعمل لها حاجة، نقعد نلعب شويّة كده، آآ، وبعد كده بقى بعد ما نزلِت الحضانة بصراحة بدأت إن أنا أرجع أشتغل تاني، آآ، شويّة شغل Part Time شويّة شغل آآ، Full Time نزلت من البيت أصلًا، بس برضو، آآ، يعني في وسط اللي أنا باعمله ده بابقى لسّه بافكّر فيها، يعني هي لمّا بتنزل مثلًا، آآ، باباها بيوصّلها عقبال ما بيوصّلها وكده باكون أنا مثلًا عملت كوباية قهوة والّا حاجة أقعد أشربها، أوّل ما بقى باخلّص كوباية القهوة بتكون مثلًا هي إيه خلاص بدأت توصل الحضانة، أقوم فاتحة الكاميرا ومركّزة، هي بتفطر والّا لأ، طَب أكلِت السندوتش بتاعها، طَب ما أعرفش إيه، فآه باعمل حاجات لنَفْسي على فكرة كتير جدًا، وساعات باشغّل مسلسل ليّا مثلًا أتسحل فيه كده والّا حاجة، بس برضو بالاقي نَفْسي إن أنا دايمًا، بارجع تاني لأ، أركّز هي بتعمل إيه طَب يالّا نشوف هي بتعمل إيه، آآ، طَب يالّا عشان أجهّز لها مثلًا الغدا بتاعها قبل ما تيجي، آآ، أتابعها مثلًا برضو وهي مثلًا وهي راجعة في الbus أو كده، فبرضو باحِس إن أنا د دايمًا، يعني إيه مُحمّلة بمسؤوليتها حتّى وهي مش معايا.
امم. فاهماكِ، وإحساس عامةً إن أنتِ خايفة أو قلقانة عليها ده طبيعي جدًا، وبرضه إن أنتِ تفكّري فيها طول الوقت ده طبيعي، ما طبيعي إن أنتِ أمها، يعني هنا مافيش أي مشكلة خالص بالعكس ده بيثبت لي قد إيه إن أنتِ أم جميلة، قد إيه إن أنتِ أم مسؤولة بتخاف على بنتها وبترعاها طول الوقت، حتى لو هي مش قدامها هي مخلّية بالها منها برضه وشايفة هي بتعمل إيه ومش بتعمل إيه. بس برضه فكرة إن أنتِ يبقى عندِك routine كده خاص بيكِ كويس أوي يعني إن أنتِ بدأتِ يبقى عندِك شغل معيّن حتى لو مش طول الوقت، بس في الأوقات اللي مناسبة معاكِ حلو، بس برضه أنتِ كمان محتاجة وقت لنفسِك بعيد عن الشغل وبعيد عن رعاية طفلتِك، هل أنتِ عندِك routine معيّن بقى خاص بيكِ أنتِ؟ يعني أنتِ كب كشخص كده عندِك حاجات معيّنة بتحبّي تعمليها؟
اهم. حلو. امم. بالضبط. امم. امم. بُصِّي، بصراحة هو أنا آه باحب أعمل حاجات، بس أنا ما بقيتِش أصلًا مركزة خالص مع نفسي، يعني فعلًا هي المشكلة هنا، المشكلة إن أنا ما بقيتِش مركزة خالص مع نفسي من كتر ال المسئوليات اللي حواليا، أو يعني في حاجات كتير كُنت باحب أعملها زمان، دلوقتي أنا مش لاقية لها وقت أو مش لاقية لها طاقة، بدايمًا بافكر اللي هو إيه طَب ما أوفّر شوية الطاقة دي أو المجهود ده إن أنا أعمل كذا، كذا مثلًا في البيت أو إن أنا مثلًا آآ، أشوف بنتي محتاجة إيه أو هكذا يعني.
امم، فاهماكِ. بُصي، فكرة إن أنتِ حتّى الطاقة اللي أنتِ بتوفريها عايزة تعمليها في البيت أو مع بنتِك ده، حاولي تفكّري في نَفْسِك شويّة يعني جرّبي كده يبقى عندِك أنتِ وقت خاص بيكِ أنتِ، بعيد بقى عن طفلتِك مش هاقول لِك تنسيها لأ طبعًا، يعني حتّى كده من وقت للتاني بُصي عليها مش لازم تبقي قاعدة قدامها طول الوقت، في الوقت التالي ده ممكن مثلًا تاخدي shower كده لنَفْسِك، تقعدي تقري لو أنتِ بتحبّي القراية، تقعدي تتفرجي كده على مسلسل لو أنتِ بتحبّي التليفزيون، لو أنتِ بتحبّي تسمعي مزيكا اسمعي، لو أنتِ مثلًا عندِك أكلة معيّنة أنتِ نِفْسِك فيها أو إن أنتِ مثلًا عايزة تاكلي أكل صحّي تضبطي أكلِك شويّة، ما فيش مانع إن أنتِ تهتمي بنَفْسِك كويّس، هو أنتِ جربتِ تعملي ده؟
امم. امم. أيوه. امم. امم. بُصي، لأ بصراحة أنا كان بقى لي فترة كبيرة جدًا آآ يعني أهملت في نَفْسي جامد حتّى، آآ فطاري أو أكلي مش باركّز أصلًا، بابقى مركّزة دايمًا اللي هو طَب خلاص أنا هاعمل لها هي حاجتها، أحضّر لها الLunchbox بتاعها، بانسى ساعات إن أنا آكل أصلًا من كتر الحاجات اللي بتبقى ورايا، فلأ، وبقى لي كتير مثلًا برضو ما خرجتش بقى لي كتير ما أخدتش مثلًا، آآ كام ساعة كده لوحدي أروح مثلًا، أعمل أي حاجة لوحدي مع صاحبتي، أو إن أنا ما ابقاش بقى شايلة المسئولية بتاعة البيت أو كده يعني.
امم، مفهوم طبعًا، يعني فكرة إن أنتِ ما عندكيش وقت لنفْسِك حتى أو لصحابِك أو لحياتِك أنتِ، دي أنتِ نوعًا ما محتاجين نشتغل عليها شوية كده، نفكر كده ليها في كذا حل. أنتِ ممكن يبقى عندِك Routine خاص بيكِ أنتِ، بعيد بقى عن الطفلة وبعيد عن شغل البيت، ده مش معناه إن أنتِ بطلتِ تحبّي طفلتِك أو إن أنتِ أم مهملة، بالعكس أنتِ كمان محتاجة وقت لنفسِك، يعني طاقتِك دي محتاجة تتشحن، عشان برضه تقدري تهتمي ببنتِك بعد كده، ما هي أنتِ لو فضلتِ تستنزفي طاقتِك فيها أو في البيت، ما أنتِ طاقتِك هتُستنزَف، أنتِ ساعتها هتحسّي إن الأمومة دي واجب عليكِ، هتحسّي إن هي عبء عليكِ من كتر ما أنتِ مكرّسة لها حياتِك كلّها، برضه في في اللحظة دي فكرة إن الشريك عامةً يتدخل ويشيل شوية عن الأم، ده مش عيب خالص، أنتِ حاو حتى لو هو مش شايف ده، ممكن برضه تطلبي منه، يعني تطلبي منه إن هو يقعد معاها شوية، مقابل إن أنتِ مثلًا تعملي حاجة لنفسِك، إن أنتِ مثلًا تنزلي تشوفِي صحابِك اللي أنتِ ما شُفتِهمش بقى لِك كتير، لو مثلًا الشريك مشغول، ما عندوش وقت، سيبيها مع حد من أخواتِك، وده برضه مش معناه إن هو إهمال خالص، بالعكس أنتِ كمان محتاجة وقت لنفْسِك. بعدين آآ أنا عايزة أقول لِك إن الأمومة مش إن أنتِ تكرّسي حياتِك كلها للطفلة، يعني إن الطفلة تحاوطِك تمامًا، بالعكس يعني أنتِ شايفة مسؤوليتِك عنها كاملة، أنتِ بتهتمي بيها، بتهتمي بأكلها، مخليّة بالِك منها، هي في صحة أحسن، ده كلّه بسببِك، يعني ده كله إنجاز أنتِ عملتيه، فأنتِ محتاجة إن أنتِ تكافئي نفْسِك على الإنجاز اللي أنتِ عملتيه ده، على تربيتِك ليها وعلى إن أنتِ مخلياها دايمًا في أحسن صورة قدّام الناس وفي عين أي حد يشوفها، فده مش إهمال خالص، بالعكس يعني إن أنتِ تسيبيها كده لحظة، ده هيخليكِ ترجعي تركزي معاها من تاني بشغف أكبر وأنتِ بقى عندِك طاقة ليها أكتر، لمّا تلاقي نفْسِك كده اديتِ لنفْسِك شوية وقت ووقفتِ كده وقفة مع نفْسِك، هتحسّي إن أنتِ بترجعي لها بقى كده وأنتِ عندِك طاقة أحسن.
امم. أيوه، فعلًا. امم. صح. امم. أيوه فاهمة. امم. صح. امم. امم. امم. أيوه صح. صح. امم. امم. صح عندِك حق، أنا فعلًا محتاجة إن أنا أدّي لنفْسِي وقت وإن أنا أدّي لنفْسِي- زي ما بيقولوا- أولوية برضه، حتى لو يوم في الأسبوع، إن أنا لأ أقول خلاص مش هاشيل مسئولية كذا وكذا، وهانزل مثلًا أخرج مثلًا أقعد مع صحابي، أعمل أي حاجة لنفْسِي، أدخل سينما، كده يعني. أنا فعلًا محتاجة إن أنا أدّي لنفْسِي الأولوية شوية. أنا بجد هاجرب الموضوع ده وبرضه لو قابلني أي حاجة تاني، هاجي برضه أسألِك.
بالضبط. امم. إن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة وتمشي زي ما أنتِ ما بتتمني بالضبط.
شكرًا ليكِ.
العفو، لا شُكر على واجب.